Stavo sto proprio pensando a questo, no, a quanto i ritmi, senza tecnologia siano più, ehm, scanditi proprio dalla natura.
Mh-mh. Vero. Mh-mh.
Sarebbe beh, da un lato sarebbe bello. Lato romantico.
Sì. E poi s ques questo però significa che ogni volta che vogliamo, sai, ehm, cercare un'informazione, l'accesso non sarebbe più così immediato. Dovremmo andare esatto.
No. Andare in biblioteca, tirar fuori il libro, farti la ricerca. Vabbè, ma quello io l'ho fatto fino alle mie scuole superiori, non son sopravvissuta. Sì noi non avevamo i computer per fare le ricer
Mh-mh. Ah, okay, okay. Eh, beh, certo, è vero, è vero. Io ormai <chuckles> abitudine quindi, sì, sì.
Eh. Fai conto che il mio il mio progetto d'esame fatto a computer, che ho dovuto consegnare, dovetti andare da il papà di un mio amico, che lavorava in un ufficio dove c'erano computer super, perché avevo questo programma di Autocad e dovevo disegnare una strada di montagna. Questo era uno dei progetti da portare, ecco, ed era su Floppy CD. Io non so se tu hai presente cos'è un Floppy.
Mh-mh. Sì. Sì. Mh. Sì. Mh-mh. Ah! Okay. Sì. Mh-mh. Mh. Eh, no, non l'ho mai sentito.
È un disco, ehm, che uscì che c'era prima del CD.
Mh-mh. Ah.
Era un dischetto, fuori era di plastica con dentro una specie di disco piccolino tipo un 45 giri, dove i computer dove registravi, salvavi le informazioni col computer.
Si. Okay. Ah, okay, guarda, ho mai sentito questo.
Floppy. <chuckles>
<chuckles> Un floppy.
Es eh, cioè, tu pensa e questo parliamo del mio progetto di ehm, delle superio della maturità.
Sì.
Quindi, cioè eh. E ti dico posso sopravvivere senza niente.
Mh-mh, certo, certo. Mh. <chuckles> Eh, sì, tu tu sì tu sì. Vabbè, io mi troverei più in difficoltà però, ecco, se devo pesare quale sarebbe peggio secondo me, sarebbe peggio senza natura, ecco, bene o male. Con tanta fatica però penso che potrei abituarmi ad una certa al mondo senza tecnologia. Mh-mh.
Sì. Sì. Ma pensavamo l'altro giorno che poi tipo i robot, tutte le cose, le invenzioni tecnologiche, spaventano quasi di più le persone, per dire della tua età, piuttosto che quelle della mia. Perché noi ne abbiamo viste talmente tanti di cambi che ormai non ci spaventiamo più, siam quasi curiosi no?
No, è vero. Sì, sì, è vera questa cosa. E poi comunque, in generale, sto sempre pensando, sai, sep semplicemente il ragionamento che faccio: cosa c cosa c'era prima, nel senso, un mondo senza natura non ce lo possiamo immaginare di fatto, cioè, nessuna generazione può immaginarselo. Se ci sono generazioni che sono riuscite a vivere senza tecnologia, okay, mi rendo conto che, chiaramente, hanno una certa un'abitudine, però significa che non è così impossibile da fare, no. Cioè
No. Io vorrei chiedere a Dubai. Cioè, probabilmente la città di Dubai è quella proprio è è un ambiente che non ha natura.
Mh-mh. S

Ah sì.
Quella che c'è è finta e cioè proprio tutta tutta la zona di Dubai è finta.
Mh-mh. Mh, è vero, è vero.
Quindi forse loro potrebbero risponderci.
Mh-mh. Eh sì, no effettivamente non ci avevo pensato, che magari dipende anche da dove sei cresciuto. Magari uno dice: "Tanto io ci sono abituato, non è che ci sono circondato, no?"
Sì, però poi paghi paghi non so, mhmm, 3 arance cinquanta euro
<chuckles> È vero, è vero. Però, ecco, comunque anche se vivi in un posto non circondato dalla natura, la natura di base, cioè ci dà risorse vitali. Niente natura significa niente aria pulita, niente cibo, niente acqua, cioè un sacco di cose praticamente che comunque semplicemente ci tengono in vita, no, niente ossigeno perché se s vogliamo sradicare tutte le piante. <chuckles> Boh.
Er Infatti stavo guardando, ehm, adesso tutte le produzioni che fanno mirate al futuro, no, tipo microgreens, presente quelle, ehm, quelle verdure che sono super nutrienti, ma sono tipo germogli che crescon nell'acqua, ti fanno camminare nell'acqua per evitare di di consumare suolo e usare sempre la stessa acqua. E stavo guardando un po' di quelle culture, però c'è u solo un problema. Il sole. <chuckles> Il so
Eh. Sì. Mh-mh Sì, sì. Certo. Mh-mh. Quale? Ah certo, <chuckles> è vero.
il sole non cresce niente. Quindi, ehm, pensare a un mondo privo privo di natura non lo so, cioè è impossibile. Esiste
Mh, è vero. Mh-mh. Sì. Certo, certo. Poi secondo me, cioè per com stavo pensando, per come sono fatti gli esseri umani, cioè secondo me, mhmm, m metti che tutti ad un certo punto ci troviamo a dover vivere in un mondo senza tecnologia. Secondo me in qualche modo non dico che troveremmo qualcosa per sostituirla, cioè magari non tecnologia, però potrebbe essere i reinventata in un altro modo, adattata in un altro modo s per facilitare di nuovo le cose, no?
Sì, sì.
Mh, e quindi non è così cioè non è così drastica la cosa di base. Chiaramente comporta tutta una difficoltà, perché sradicare le abitudini è un conto, però comunque è fattibile, è fattibile. Mh-mh.
Ma sì, ehm, io non non lo so. Sto pensando, penso a come può essere, ma
Sì. Mh.
mhmm, no. Cioè l'uomo te no, è impossibile dai. Cioè, come fai? Un mondo senza mare, senza montagne, senza senza
Mh. <giggles> <scoffs> Sì. <chuckles> No, no, ma infatti sì, anche perché qua non stiamo parlando di cavolate, cioè le conseguenze sarebbero proprio catastrofiche, nel senso.
No, infatti, senza senza tecnologia ci si sta, senza la natura no.
Eh infatti, <chuckles> cioè
Non cioè proprio non è discutibile.